Olha, eu tô com um pouquinho de problema com a minha educaç ah, <chuckles> não educação, perdão, a minha alimentação e minha educação também, né, educação alimenta a alimentar. Então, um pouco das 2, porque eu tô percebendo que eu não tô dormindo bem, que eu tô me sentindo meio cansada durante o dia, que eu tô, assim me eu sempre fui muito de comer doce e tô comendo muito mais doce que o normal e eu queria sua ajuda pra me me ajudar a ver que formas eu posso tentar mudar esse meu estilo de vida.
Aham. Aham, verdade. Hum. Beleza. Tá, então, só pra a gente alinhar um pouco, entender como é que é, me conta um pouco como é que é a sua alimentação em um dia normal ali, no dia a dia, e se muda durante a semana e no final de semana?
Tá bom. Ah, sim, é uma uma ó ótima pergunta, porque realmente muda. Então vamos vamos começar, eh, no dia que eu trabalho, que eu não trabalho todos os dias, eu trabalho 3 vezes na semana só. E aí, nesses 3 dias eu acordo bem cedo, lá pra umas 6:00, o que eu não gosto, porque eu odeio acordar cedo, <chuckles> mas, enfim, e eu
Aham. Aham, aham, certo.
eu apesar de ser uma pessoa que adoro comer, eu como muito, eu não sinto fome na hora do café da manhã, assim que eu acordo. Mas eu sei que eu vou ter um dia bem bem corrido, que eu fico muito em pé, eu ando muito no meu trabalho, então, eu me forço a comer alguma coisinha. Então, ou eu como um pão com queijo e presunto, ou eu como um <clicks tongue> um iogurte com chia e às ve de vez em quando umas nozes.
Tá, tudo bem. Certo. Certo, certo. E e e aí, que mais, que mais?
E aí Uhum.